بلدي تاني وقرّرت هاسافر مرّة تانية آآ، لأ في ترتيبات أحسن كتير اتعلّمت من الأخطاء القديمة كتير، ما اتسرّعش في إتخاذ قرارات الBusiness، اتعلّم اللغة بتاعة البلد بشكل
اهم. غيّرت بقى أصلًا ال ال غيّرت ال الtechnique أو الطريقة اللي أنت عملتها قبْل كده.
اتعلّمت بقى، اتعلّمت من الفشل بقى. آه، اتعلّمت بقى من فشلي وقُلت بقى نحاول نعمل حاجة بشكل سليم أكتر، فيها تريُّث أكتر، فيها دراسة أكتر، ما فيهاش تسرُّع، اللغة كانت مهمة جدًا، جدًا، اللغة كانت مهمة جدًا ودي برضه من
تمام. جميل أوي. اهم. طيب بما إننا تمام. آآ، بما إننا كنا بنتكلّم دلوقتي على آآ، أو أنت كنت بتقول لي على دُور الناس حواليك، فأنت لمّا مرّيت بمرحلة الفشل الأولانية دي هل كان في حَد حواليك وحاول إن هو يبقى بيدعمك، بيساعدك بأي شكل من الأشكال؟
إمم. هو كان في والدي، كان تملّي بقى طبعًا بَعد عِقاب والدتي ليَّ كان بياخدني كده، "معلش واصبُر والمرّة الجاية لمّا هتعمل أنا هاكلّمها لك إن هي ت تضاعف لك المكافأة أكتر." فده كان بيخلّيني شوية آه، كان بيهدّيني كتير. كان في بقى واحد صاحبي تاني بقى كان جميل بقى، كان معايا كده في الفصل بس ده بقى تقريبًا عارفة، في ولاد كده بيبقوا معاكِ في المدرسة كده بايعين ال القضيّة خالص ولا بيذاكروا ولا أي حاجة ولا حد في أ من أهلهم بيكلّمه، آه، هُم المشاغبين دُول، هو كان متخيّل إن إحنا حنبليين أوي، "يعني إيه مثلًا جِبت 8 من 10 والّا 9 من 10 دي ده أنا جايب 5 وأهلي بيصقّفوا لي." فده بقى كان من النوع اللي كان بيبقى حافز يعني جميل جدًا يعني، عارفة ده <chuckles> الشخص اللي كان بيهوّن عليَّ كتير، يعني اللي هو محسّسني إن أنتم أنتم حنبلي
اهم. أيوه. <giggles> آآ مشاغبين، أيوه. آه. <giggles> <giggles> أيوه كنت بتقول إن هو أنا بالضبط، أنا أحسن كتير فتمام، ب بيهوّن عليك من غير ما يقصُد. <laughs>
آه، بالضبط، آه، يعني هو هو كان شايف إن إحنا عيلة حنبلية أوي، وعاملين يعني الأمور أنتم إزاي كده، ده أنا باجيب آآ، يعني كانوا بيخلّوا الواحد يعني هو <chuckles> ش شايف إن إحنا حنبليين، بالضبط.
اهم.